Allora, per quanto riguarda l'andare in montagna e fare trekking è assolutamente di evitare il il fai da te improvvisato, ecco. Diciamo, nel senso che è un ambiente che comunque può essere anche pericoloso, per cui bisogna informarsi bene, sia sull'attrezzatura da da utilizzare, sia ma an anche cose banali, però, nde le scarpe, ci vogliono le scarpe giuste per esempio, ecco, e non stiam parlando di attrezzature chissà che strane, ehm, e di informarsi bene anche sui percorsi e non farsi prendere dalla foga magari di aver visto qualche foto <scoffs> su sui social o robe del genere.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Certo. Certo.
Per quanto riguarda invece l'altro, è che ci vuole uno spirito di, come dire, di di, mhmm, di comunità, ecco, chiamiamolo insomma. E quindi, mhmm, anche di di sapersi divertire insieme agli altri, perché poi è una cosa che noi facciamo con molto con molta tranquillità proprio, anche un una diventa un momento molto giocoso anche tra tra noi genitori, ecco. Per cui sono 2 cose che v van vanno prese insomma anche molto, ehm, soprattutto per quest'ultimo, molto legger mhmm, legge con gel con leggerezza ecco, sì, sì, sì, sì.
Mh-mh. Certo, certo. Certo, immagino. Certo. Certo. Certo, con la leggerezza. Certo, certo. Allora guarda, a me m'ha fatto molto piacere, ehm, sapere qual era il tuo hobby solitario e qual è il tuo hobby di gruppo. Uhm, sono entrambi molto belli, molto interessanti e molto, molto impegnativi, ecco. Quindi, ti ringrazio per questa conversazione e spero di sentirti molto presto.
<chuckles>

Sì, esattamente. È proprio è proprio per questo che mi mi piace, insomma, di diciamo più una una dimensione più ristretta, ecco, perché appunto il, mhmm cioè, mhmm, diciamo che trovarsi con tante persone che poi continuano sì, cioè, bene o male si continua a parlare, parl dà dà un po' un un meno valore anche al all'esperienza di, ehm, magari, ehm, guardarsi in giro, ehm, scoprire cose naturali nuove piuttosto che godere proprio i paesaggi.
Mh-mh. Certo. No no non certo. E poi E poi comunque quando si fanno queste camminate, uhm, di gruppo comunque c'è da tenere in considerazione che anche ognuno ha la propria andatura e la la propria velocità, quindi magari, mhmm, una persona è un po' più veloce e deve essere costretta ad aspettare una persona un po' più lenta per non perdersi dal gruppo, quindi penso che questo sia un po' un un ostacolo.
Quello sicuramente. Sì. Esatto. Sì, sì, sì, questo è sicuramente un un ostacolo perché allora, mhmm, appunto, c'è chi magari è preso in questa in questa in questa attività dall'idea di, ehm, arrivare prima possibile per per esempio, cioè raggiungere la meta è uno dei suoi, diciamo, obiettivi, e chi invece magari si gode di più anche la cioè senza senza dare troppa importanza, esatto, s proprio la la camminata in sé. Poi vabbè, c'è ovviamente la preparazione fisica piuttosto che anche l'età e tanti altri fattori da tener presenti riguardo proprio al, mhmm, al a alla velocità e tutto quanto. Ehm, quindi diciamo che, insomma, questo questo tipo di hobby qua mi piace più, uhm, appunto, uhm, svolgerlo da sola, ehm, oppure, come dicevo, con con mio figlio che da un po' di anni mi segue in questa cosa, ehm
<chuckles> Mh-mh. Il paesaggio, la natura. Certo. Mh-mh. Certo. Mh-mh. <chuckles> Beh, è molto bello che comunque sia un un figlio prenda lo stesso hobby del del genitore, no?
Sì, è una cosa che abbiamo un po' riscoperto insieme, nel senso che io la facevo avevo iniziato a farlo da piccola, da perché, mhmm, arrivo da un posto di, mhmm, quasi montagna, per cui per per noi in famiglia era abbastanza, come dire, usuale andare sì, sì, sì, sì. Beh, quas la quotidianità magari no, però ogni settimana sicuramente capitava di andare a fare delle passeggiate in montagna, quindi anch'io, ehm, diciamo che son stata un po', come dire, indirizzata in questa pa in questa cosa da dai miei genitori, ehm, niente, quindi
Molto bello. Mh-mh. Normale, la quotid quotidianità, certo. Beh, è molto bello. Mh mh. Certo. <chuckles> Certo. E invece l'hobby di gruppo?